へえ、なるほど。やっぱその、核融合したらものすごいエネルギーな資源なるんですかね？
核融合は ええと、原子力とは全く別の原理で
うん。うん。
なので、ほぼ、エターナルっていうか、ほぼずっと
あ、そうなんですね。
あのお、エネルギーを出せますね。
はい。ええ。
プラス、こう、お原子力みたいな、原子力発電みたいな、あの、ウランが爆発してしまうとか、そういったことが限りなく少ない、で
はい。はい。 はい。 ええ、あ、そうなんですね。
より安全で、まあ、クリーンなそうですね、超伝導の力なんで
ええ！そうなんすね。ああ、今それに、開発に向けて、今みみんな頑張ってるところなん競争してるんですか？つ核融合作るために。ええ。
はいはい。 そうですね、はい、アメリカだと、えっと、それこそサム・アルトマンとか、イーロン・マスクとかが出資してる会社がやってますし
はい。 ええ、そうなんだ。日本も日本もやってるんですか？
あとはフランスにも会社があります。 日本は、えっと、表立ってはやってないんですけど
はい。
ええ、出資はまあ、もちろんしてて、アメリカの企業とかに。で、その核融合のために
はあ、そうなんですね。ええ。
必要な部品を日本で作ってます。
はあ、面白いですね。

うん。なるほど。ああ、もう AI が、いありますもんね。
うーん。 で、日本はほんとにこの核融合っていう技術が大事なんで
うわあ。 はい。 はい。
あの、そうです。それかもう、ソーラー。ソーラーの効率がめちゃくちゃ良くなってきてんで、例えば、アメリカとかオーストラリアとか、そういうめちゃくちゃ国土が広くて
はい。 はい。 はい。
しかも砂漠があるっていう国は
はい。
ま、正直、ええ、ソーラーでもいいんですけど
はい。
日本はそれだと、おお、ダメなので、ま、雨の日も多いですし、国土も狭いですし。
はいはい。 なるほど、なるほど。
なので、日本がちゃんとエネルギーを自足自給したいのであれば
はい。 うん。
核融合っていう、ええ、技術が、うん。必要になってきますね。
れが必要になってくるんすね。 でも、それができたら大きいわけですよ。もう依存する必要がないんですよね？
そうですね、ほとんどしなくていいと思います。
じゃあ、石油も石油もいらなくなる？
石油も、ええっと、エネルギー源としての石油は、もしかしたらいらなくなるかもしれない。
もしかして。 うん。 ああ。そしてはい。
ただ、石油は他のプラスチックとかにも使ってるじゃないすか。
そうですねそうですね、はい。そういうマテリアルには使う、うんうんうんうんうんうん。なるほどなるほど。で、それがもしできたら、宇宙開発もちょっと加速す可能になってくるんじゃないすか？その宇宙船に
うん。だからせき石油自体はそうですね。 はいはい。 そうですね。そこのやっぱりエネルギー源っていうのは
エネルギーを搭載てくしたら

行きたいですね、行ってみたいですね。なんか、ちょっと前になんかクリクリストファー・ノーランが出したインターステラーっていう映画を見て、それで結構その宇宙とそのグラビティと時間の空間っていうんですか、ああいうのにはすごい興味を持って、なんかその、なんかそのあ、ブラックホールとか、まあ、科学的にまあ、一応証明されているものだそういう物体があると。
うん。 はいはいはい。 はい。 はいはい。 へえ、はいはい。 うん。
うーん、なんかそういう、ものすごいグラビティが熱いところで、光も通らないような場所だっていう、ちょっ、そういうのは聞いて、あ、そういうとこがあるんだって、宇宙は広いなっていう感覚で、まあ見てますけど、宇宙旅行に行けるなら、ああ、行ってみたいですね。火星とかね、今、スペース X とかなんか色々やってますけど、行ってみたいですね。お金、費用には関係なしに。うん。
はいはいはい。 はい。 はいはい。 はいはい。 うーん。 はいはい。 え、で うん。ああ、なるほど、まあまあ、うん、お金持ちになればっていうことですよね。え、でもインターステラーの、インターステラーの仮説だと
はい。 そうですね、お金に余裕があったら、はいはい。 うん。
行くのは行けるけど、戻ってきたら
はい。
それまでの知ってる地球とは違うかもしれないですよ。
そうですよね、だから、そうですよね、その説で言ったら、なんかもう、な何百年後ってなってたじゃないですか。何百年後じゃないわ、何十年後みたいな、帰ってきたら、やっぱ自分、そう、そうなんですよ。「ええ！」って、あれびっくりしましたね。
うん。 うん。 そうっすよね、なんかもう、あの、娘がおばあちゃんになっちゃってるみたいな。 はい。だから、そんな感じになっ
ほんとの、自分の娘が、そうそう。
なってたとしても行きたいですか？

エネルギーっていうのは基本的に、何ていうんですか、ジェットエンジンじゃなくて、反重力で浮いてるじゃないですか。
はい。
てことは、また別のエネルギーが動いてる可能性もなくはないな。
ああ、なるほどなるほど。あ、すごいな。面白いっすね。
それはもしかして、今自分はエネルギーのと、奪い合いっていうのを、まあ、あの、デューンっていう映画から持ってきましたけど、それこそ水かもしんないすよね。
そうなると、ちょっ うん。 ああ、はいはい。 ああ、なるああ、そう、ああ、そういうことですよね。うんうんうん。
水を取りに来てるかもしれないし。 植物を取りに来てるかもしれないし。
いや、ちょっと僕がちょっと死ぬ直前に、僕がし亡くなる直前にちょっと取りに来て欲しいですね。見たいですね。その歴史的、僕はもう死ぬんだって分かってるんだったら
<laughs> なるほどなるほど。 そうっすね、確かに。 はいはい。
いや、怖いけど、でもすごい興味ありますね。
そうっすよね、面白い。やっぱり色んなこと考えられるんで、何考えてもオッケーなんで、今なら絶対こう、絶対違うっていうことはゆえないんで、ゆったもん勝ちみたいなとこあるんで。
うん、面白いっすよね。 ね。 うん。 うん。 ああ。 はいはいはいはいはい。でも日本もそういうのに投資してるの全然知らなかったっす。
うん。 うーん。
うん、面白いっすね。いや、どいや、どん
いや、頑張って欲しいですね。ちょデューン見てみますわ。
いや、ほんとに見てください。多分多分好きだと思います。サイファイが、はい。是非、またよろしくお願いします。楽しかったです。はい、ありがとうございました。
はい。 はい、見てみます。 はい、お願いします。はい、ありがとうございました。